Então, não sei como tá isso, mas é. Uhum.
Eu sendo bem sincera, acho que a última vez que eu assisti televisão, assim, de sentar e assistir, foi na época de Malhação que tinha o Mocotó. <laughs>
<laughs> Nossa, então tem muito tempo mesmo. <laughs> Tem muito tempo.
Há muito tempo, eu realmente não assisto TV. Eu tenho uma televisão aqui para você ter uma noção, meu marido comprou uma TV na sexta-feira, porque ele ama cinema. E ele comprou uma televisão, vai chegar essa semana, e a única coisa que a gente tá pensando é os filmes que a gente vai assistir na na
Uhum. Uhum.
na Netflix, etc. Porque assim, TV em si, aqui a gente tem que pagar, na Alemanha é obrigatório pagar. Eu pago cinquenta e cinco euros. para ter serviço de rádio e televisão, um rádio que eu não ouço, TV que eu não assisto.
Exato. Uhum. Exatamente, aqui eu fiz meu marido cancelar, porque não fazia motivo, a gente
Ou seja Aqui é obrigatório, aqui a gente não pode cancelar, é obrigatório.
Exato. Nossa! Não acredito.
É, vai tudo para o governo. É bizarro, penso igual você, isso é muito bizarro, eu não entendo o motivo, <chuckles> mas eu sou obrigada a manter.
Que bizarro! <laughs> <laughs> <laughs> Ma Nossa, e se você não tiver uma televisão? Você ainda tem que pagar.
Não interessa, <chuckles> você vai pagar. <laughs>
Ih. Engraçado isso.
É taxa obrigatória, o tanto a gente tem uma televisão aqui, né. Mas a televisão não funciona. A gente comprou quando a gente se mudou para esse apartamento, a gente comprou várias coisas que já tinham aqui, inclusive essa televisão. Só que ninguém falou que a televisão não funcionava, tipo, ela liga, quando liga, ela fica 30 minutos ligada e apaga. Então a gente não consegue assistir filme, por isso que a gente comprou uma televisão, né, a gente assiste no computador. Mas assim, não funciona, eu não sei quais os canais que existem aqui na Alemanha, porque eu não assisto, mas eu tenho que pagar 55,00 €. por eles.
Aham. Aham. Ah. Uhum. <laughs> Eu tô chocada. Eu imagino as outras coisas que a Alemanha tem, que eu não consigo nem imaginar. <laughs>
Pois é. Mas tem uma coisa que tem aqui, que eles respeitam muito, que é dormir. <laughs> Você passa 22:00, assim, na rua, tá tudo fechado, os apartamentos todos apagados, é um breu muito grande, a cidade fica escura, porque eles realmente apagam as luzes até da cidade, porque na mente deles, de noite é hora de dormir, então não precisa de luz. Mas de dia também não precisa de luz, porque tem o sol, ou seja, os postes nunca acendem. <laughs>
Isso é ótimo. Aham. Nossa! Aham. Que engraçado isso. E aí, são em todas as cidades, pequenas ou grandes?
Pois é. Sim. Nas grandes não, né, porque você tem muito mais movimentação, tem muitas coisas acontecendo, mas nas cidades menores é assim, funciona dessa forma.
Aham. Sim. Sim, porque eu acho que a vida noturna aí nas cidades grandes, eu a imagino que seja bem agitada, né.

Mas eu acho que ao mesmo tempo tudo seria tão caótico, porque eu acho que tudo se acalma quando a gente tá dormindo. E todo mundo, se você for parar para né. Imagina, nossa, todo mundo dorme, quem é bom, quem é ruim, todo mundo dorme <laughs> e tem aquele momento. Então eu acho que to-todas as coisas seriam muito exacerbadas se ni ninguém precisasse dormir. Mas eu acho que talvez, se alguns tivessem essa habilidade, não todos, <laughs> eu acho que talvez seria um pouco melhor. <laughs>
Sim. Sim, exato. Exato. Aham. <laughs> Mas acho que as pessoas seriam mais estressadas também, se elas não dormissem.

Sim, muit
Pelo o que eu já ouvi falar, eh, eu tive do eu tenho 2 amigas da da Alemanha, mas acho que a gente nunca entrou muito s nesse assunto de de como, né, como são as coisas na Alemanha, diferenças daqui e tudo mais.
Muito. Aham. Aham. É, muito diferente, você vê que a realidade do Brasil, Estados Unidos e Alemanha, tá completamente distinta.
Nossa
Completamente. Mas você acha você acha que co como você acha, como que a ausência do sono ela afetaria as suas rel suas interações sociais e nos relacionamentos? Como você acha que seria?
não consi Eu acho que eu seria uma pessoa extremamente odiosa e <laughs> e irritadiça, porque e essa sou eu quando eu não tenho uma boa noite de sono. E eu chego num ponto que parece que eu tô grogue mesmo, eh, e, às vezes, passa o nível assim do super-sono e eu não sinto sono mais, eu apenas fico num estado de loucura. Então e eu sou aquele tipo de pessoa que realmente precisa das 8 horas. Eu vejo é, eu vejo muitas é, eu vejo muitas pessoas que falam que dorme 4, 5 horas, eu falo: "Nunca na minha vida, precisava nascer de novo pra eu conseguir essa habilidade". <laughs>
<laughs> Sim. Aham. Sim. <laughs> Eu também, mínimas de horas, né? Sabe que eu achava que dormia bem por dormir em grande quantidade? Até eu utilizar o meu o meu o meu smartwatch pra poder pontuar, né, pra verificar como é a questão do meu sono. As pessoas normalmente têm ciclos de 6 sonos, né, 6 ciclos de sono. Eu tenho apenas 4, sempre 4, 4 ciclos, 4 ciclos, 4 ciclos. Não durmo com qualidade, porque eu não tenho rotina, trabalho em vários horários
Uhum. Uhum. Ah. Olha só, é verdade.
Isso é ruim.

Exato. Improdutivo, que não vai levar a gente a nada. Não é a gente que tá criando conteúdo. <laughs> Se fosse
Sim. E às vezes são conteúdos terríveis que a gente vê que, meu Deus!
Exato. Exato. Não é ou às vezes a gente cria o conteúdo, mas não não tá trazendo nada, não tá trazendo eh, valor nenhum financeiro, nada, né, pra gente. Então eu acho um absurdo. Mas
Sim. Já reparou que quanto mais vazio o conteúdo, mais as pessoas gostam?
Sim. Quanto mais vazio, mais bobo.
É! coisas, assim, totalmente irrelevantes. As pessoas que ficam famosas por nada. Não criticando a menina, obviamente, né. Sabe a história da menina do do avião que não cedeu sabe, com mais que mais de 1.000.000 de seguidores, mas a troco de que, gente? Qual que que ela tá fazendo de tão relevante assim pra sociedade, pras pessoas darem um IBOPE tão grande?
Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Eu Uhum. É. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade. Eh, e eu acho que a gente já via isso também mesmo antes, até por em programas de TV que, às vezes, eram os mais bobos, com as coisinhas mais
Exa
nada a ver, era o que mais dava IBOPE. Eu não sei como tá hoje em dia televisão aberta, mas <chuckles> que já tem muito tempo que eu não assisto
Aham. Sim. É, não faço ideia também.